年に2回、おお、それも結構すごいですよね。ハワイと日本まあまあ離れてますしね。うーん。<chuckles> いや、素晴らしいですね。いや、えっとですね、えっと、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、その、えっと、まあ、そうやって遠距離恋愛をされていく中で、まあ、1、2年続いたっておっしゃったとは思うんですけど、やっぱりなんかその、マンネリ化と言いますか、ま、やっぱり、いや、やっぱ、その、毎日まあ、会えるわけではないので、なんかそういった気持ちが離れていくこともあったんじゃないかなって思うんですけど、そういうことって、 ないですかね？
うん。 ええ、もう若さのなせる技としか言いようがないんですけども。 うーん。 はい。 ええ。 うん。 うーん。 うんうん。 ああ。 そうですね、最後は結局はですね、ま、別れたっていうお話なんですけども、えっとなんだったかな、たあのですね。あたしあ、こう結婚の話がやっぱり1年ぐらい付き合ったので出ました。でも、ま、お互い若いし、で、私は結婚したくなかったんですね。<laughs> ま、好きだっいや、あの、遠距離恋愛をするぐらい好きだったんですけども、結婚はしたくなかったので、うーん、みたいな感じで、こう、ちょっとどうかなみたいな感じの話をしてる最中に、その彼が浮気をしたんですね。で、そのええ、浮気の理由がですねあの、君が結婚してくれないからだって言って、え、あたしに責任転嫁と思って、すごい気持ちがあの、もちろん浮気したプラス私のせいにしたっていうことで、もう気持ちが離れて、もう別れちゃったっていう感じですね。
うんうん。 はい。 うん。 <chuckles> うん。 うん。 ああ、なるほど。ああ。 ああ、なるほど、まあ、やっぱその遠距離恋愛ってなるとやっぱその、浮気みたいなそういう問題が、やっぱ起きがちっちゃ起きがちなのかなってやっぱ思っちゃいますけど、やっぱそういうことがあったんですね、最後の方に。うん。
ええ。 ええ。 ものすごい典型的なパターンですけども、ま、あったってことですね。その当時は私も若かったからショックですけど、今ではもう笑い話ですよね、全然もちろん。
いや、うん。 <chuckles> じゃ、もし、なんかそういうちょっといざこざみたいなのがなかったら、もうちょっと長いこと、遠距離恋愛が続いてたかなと思いますかね？
うーん、はい。 いや、続いてなかったと思います。やっぱりその方と1年間なり、2年間なりこう付き合っていくうちに、ちょっとたぶん、おもそこまではちょっと覚えてないんですけど、わ若いなりにちょっと違うなと思ったと思うんですよ。なので、好きと結婚はやっぱり違うのかなっていうことに多分気づいたんだと思います、子供なりに。で、ちょっとこの方のことは好きだけども、結婚は違うなと思ったので、結婚はできなかったので、で彼その人は結婚を求めていたので、まあ、いずれはだめだったんでしょうね。
うん。 うん。 ああ、はいはい、はい。